Fíjate que sí sigue siendo la misma, es el relleno. Mi mamá hace un relleno buenísimo, que, o sea, no no como tal rellena el pavo, pero <chuckles> es un relleno muy rico de es como, pues carne molida, eh, mi mamá le echa, este, le echa almendra fileteada, tocino, aceitunas, em, le echa pasas y como frutos secos en general, y es una mezcla de sabores buenísimo y, como tú dices, la pasta, esa sí, no puede faltar, siempre tiene que haber pasta. Somos mucho de pastas en mi casa y nos encanta. Entonces, sí, también la pasta es como algo supertípico en mi casa, este, y y la verdad es que lo disfrutamos mucho y nos gusta mucho como eso, ¿no? También
Okey. Sí. Okey. Sí. Claro. Sí. Okey.
hay como esta ensalada de de papa con mayonesa, este, como la rusa. Ándale, esa, esa merengues. Uh, esa, la verdad es que también es muy buena, y mi a mi, sobre todo a mi papá le superencanta, entonces no puede faltar, mi mamá siempre chequea mucho a mi papá. Este, los cuernitos, yo amo el pan, entonces los cuernitos son son muy ricos. Casi siempre es comprarlos como en el Costco, el mero día y es un caos, pero valen la pena <chuckles> Sí, no, es horrible, no sé en qué momento decidimos hacer eso una tradición, pero son muy buenos y vale como la pena totalmente hacer la fila de 3 horas por esos panecitos, este, mm, y los postres. Ay, los postres no pueden faltar. Hay hay una panadería y creo que eso ya es como que desde que desde que está esta panadería, bueno, como, este, esta postrería, bueno, así se llama, postrería Mariana, es una cosa muy, muy rica, este, y tienen un panqué de naranja que es, no, no, no, o sea, eso eso haz de cuenta que lo trajeron de de los cielos, está buenísimo. La verdad es que en mi casa somos mucho de pan y y como de postrecitos, y la verdad es que ese, pues lo tienes que pedir así como casi, casi ya esta semana, porque se se cierran los pedidos sí, se satura. Entonces hacemos un pedido de esos, está muy, muy bueno, este, y sí, eso es algo que también empezó como antes solo era como el pay de de lo que viene siendo como de nuez, que hacía mi mamá, pero ahora sí ya se agregó la traición de también el panqué de naranja que no puede faltar, de Mariana, <chuckles> de esta postrería. Ujú.
Sí, sí, claro. La es la r es la es la ensalada rusa, ¿no? Sí. Sí. Sí, <laughs> sí. Okey. Sí. Sí. Ajá. Okey. <laughs> Okey. Sí es saturada. Sí, claro. Okey. Sí. Okey. Mm, de del panqué de nara Sí. Oye, y por ejemplo, el este r me hablabas del relleno. ¿Tú ya lo preparas o sigues? Bueno, yo sé que el sazón de mamá va a ser el sazón de mamá siempre, ¿no? Y y creo que a nadie le va a quedar mejor que a ella, pero ¿tú ya has preparado este este relleno?